Ừm, theo mình nghĩ chắc chắn là cái điều kiện tham gia, ví dụ như là, ừm, cái ví dụ như là trong những cái điều kiện tham gia về cái hoạt động bảo tham gia bảo tồn môi trường thì cái điều kiện tham gia nó ít này, ví dụ như là, ờm, ít, ờ, ít có xe đưa đón này, hoặc là, ờ, ít những cái, ơm, những cái, ờ, người mà hướng dẫn đấy, ừm, những cái người hướng dẫn có hoạt động tham gia bảo tồn, tại vì thực sự là tham gia vào
À, giống như là xe đưa đón mà họ, ờ xe đưa đón họ từ nơi, ờm, tổ chức đ đến cái nơi mà diễn ra các hoạt động bảo tồn, đúng hông bạn?
Ừm, ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Ví dụ như mà những cái nơi bảo tồn đấy diễn ra ở xa này, ở trong rừng này, thì, à, cái việc mà cung cấp xe đưa đón rồi cho ăn ngủ đàng hoàng nó cũng rất là quan trọng ấy. Hoặc là chí ít nếu như mà không có chỗ ngủ đàng hoàng thì cũng, ờ, có lều trại đàng hoàng, hoặc là có đồ ăn, ừm, có thể là cung cấp đầy đủ thì người ta mới có sức người ta đi bảo tồn. Thứ hai là, ờ, mình thấy là cũng, ơ, cái người hướng dẫn nó cũng khá là quan trọng khi mà tham gia bảo tồn, tại vì th thực sự là khi mà tham gia bảo tồn, ờ, ví dụ như động vật hoang dã đi, h là tham gia bảo tồn trồng cây đi, cần rất là nhiều kỹ năng và cần, ờm, có cái người để hướng dẫn nữa. Mình thấy là nếu như mà cái người tham gia đông ấy, mà cái người hướng dẫn ít thì nó cũng, ờ, khiến cho cái người trẻ h người ta khá là ái ngại ấy, tại vì thực sự là người ta vào đấy người ta cũng mong muốn là có một cái người hướng dẫn tận tình. Thứ ba là nó cũng, ờ, có một cái
Ừm. Ừm. Hợp lý ha. Ừm, giống như kiểu mà, à, mới vô mà chưa biết gì, đúng hông? Chưa biết gì mà không ai thiếu người hướng dẫn mà cũng cũng không có ph phương tiện thuận tiện để đi di chuyển thì cũng rất là khó tham gia, đúng hông nè? Rồi còn điều gì nữa hông bạn?
Ừm, đúng rồi, chính xác. Ừm. Đúng rồi, chính xác, ừm. Thì, ờ, ngoài ra thì mình thấy là cái, ơ, nếu mà để cho mọi người thu hút các nhiều mọi tham gia thì nên có một vài cái giấy chứng nhận này, hoặc là tổ chức một vài cái, ờ, chương trình ở trong cái hoạt động bảo tồn đấy, ví dụ như là, ừm, có thể tổ chức một vài cái hoạt động, ờ, thể hiện cái sự đoàn kết của các thành viên, ví dụ như là tham gia, tổ chức, a, ca hát này, hoặc là tham gia thi đua trồng cây, xem là nhóm nào trồng nhiều hơn. Thì mình thấy là những cái hoạt động đấy nó cũng giúp cho bản thân những cái người mà tham gia cái hoạt động bảo tồn có động lực ấy, có động lực để làm việc.
Ừm, thú vị, ừm, kiểu là, họ cảm thấy thú vị và có nhiều cái hoạt động sinh động và có thể gắn bó với nhau hơn, đúng hông nè? Ngoài chỉ đơn giản là chỉ là tham gia
Ừm, đúng rồi, đúng rồi.

Ừm, chuẩn luôn ha, gọi là, mỗi người góp một cái, a, à, phần chia sẻ ha. Chỉ là chia sẻ thôi, nhiều khi một người đó có thể có 10 người bạn thì mười ít nhất cũng có 10 người bạn đọc cho cái cái phần bài chia sẻ đó và lan tỏa thêm, lan tỏa thêm nữa, đúng hông bạn? Rất là hay luôn nha. Nhưng mà có một cái điểm, a, điểm có mà mình cũng đang thắc mắc nè, là đặc biệt là thanh niên nữa, nhiều khi là cũng, gọi là, cũng có thể hào hứng lúc đầu rồi sau đó nó cũng dễ mau chán nè. Thì làm sao để cái người tham gia bắt đầu và có thể gắn bó được lâu dài vậy bạn?
Đúng rồi, đúng rồi. Ừm, ừm, ừm. Ừm, ừm. Thực ra nếu mà để cho cái người tham gia gắn bó lâu dài thì thứ nhất là <laughs> cái tổ chức ấy nên chọn lọc những cái người mà yêu động vật thật sự. Ờ, tại vì nếu như mà những cái người mà chỉ, a, ừm, nói là yêu suông thôi ấy, thực sự là người ta chỉ tham gia 1, 2 hoạt động, rồi có thể là người ta sẽ có khả năng cao là bỏ, thành ra là cái việc mà tổ chức chọn lọc những cái người mà yêu thật sự sẽ có khả năng mà đ gắn bó lâu dài hơn. Thứ hai là cũng nên có những cái hoạt động khuyến khích những cái người đó ở lại, ví dụ như là có thể trao chứng chỉ sau khi mà tham gia những cái hoạt động bảo tồn này, hoặc là có những cái bằng khen thưởng dành cho những người đấy. Ừm, hoặc là đơn giản là có những cái mini show, hoặc là, ờ, tạo dựng những cái tình cảm, ừm, giúp cho những cái người đồng đội ở trong cái hoạt động bảo tồn đấy người ta có thể có cái sự gắn kết, người ta muốn ở lại. Thành ra mình nghĩ là, ừm, quan trọng nhất là vẫn là cái ở cái người, ờ, tham gia tình nguyện và cũng là một phần, ơ, do những cái ừ, hoạt động.
Đúng rồi, cũng tham gia ha. Á. Tức là cân nhắc lại cân nhắc lọc cái đầu vào, đúng hông bạn? Rồi khi mà cái đầu vào đã chuẩn rồi, sẽ có những cái hoạt động để gắn bó lâu dài như là như bạn nói như là huy chương hoặc các hoạt động mà có thể là, ờ, kích thích cái sự kết nối, liên kết và phát triển lâu dài, đúng hông bạn? Thì với cái kinh nghiệm của bạn thì có cái mô hình hay cái chiến dịch nào mà đã thành công ở Việt Nam hoặc quốc tế mà có thể học hỏi và phát triển hơn nữa hông?
Ừm, đúng rồi, đúng rồi, chính xác. Ừm, đúng rồi, đúng rồi. Ừm, đúng rồi. Ừm, ừm.